Ja, also, puh. Ähm, ich habe 'n großes Problem momentan, ne? Und ich weiß auch nicht so recht, wie ich das händeln soll. Ähm, ich fühle auch irgendwie so 'ne große Scham. Ähm, ich habe nämlich 'n Fehler begangen, ne, bei der Arbeit. Und irgendwie weiß ich nicht mehr, wie, ja, mein Vorgesetzter, also, mein Chef da jetzt in Zukunft auf mich reagieren wird, ne?
Mhm. Aha. Hm. Also, tut mir erst mal leid zu hören, dass das passiert ist. Ist dann ist das dann jetzt erst grade eben passiert also, ist es vor Kurzem passiert?
Also, das war so ja. Wann war das? Letzte Woche, Mitte letzte Woche wenn war's um Mittwoch, Donnerstag rum, ne?
Ja. Okay.
Und da kam ich wie immer, ja, äh, gut gekleidet ins Büro, lockeres Hemd, wie ich so bin, ne? Und, ähm, ja, gleich erst mal in die Küche, 'n Kaffee geholt.
Mhm.
Und du musst wissen, wir haben wir haben so 'ne richtig coole, so 'ne Baristamaschine.
Okay.
Und ja, da kommt auch immer so heißer ähm, heißer Dampf raus, wenn man sich die Milch heiß machen will, also, Schaum will. Und da mache ich mir immer so meinen Americano.
Okay.
Und immer mit diesem sch äh, Wasserschaum oder Dampf, dass da auch 'n bisschen mehr, äh, reinkommt und noch mit so 'nem, äh, Schuss Milch, ne? Da jage ich aber auch noch den Dampf durch. Also, zum Schluss gebe ich mir noch so 'n 1 1/2 Teelöffel braunen Zucker rein.
Okay. Ja.
Also, das schmeckt echt genial, ne? Und
Habe ich noch nicht ausprobiert, <laughs> aber klingt ganz gut.
Ja, also, die Damen im Büro, die, äh, haben das haben das bestätigt. Immer wenn ich denen paar Kaffees mache, ähm, sind immer, äh, hell hell von begeistert.
Okay. Jetzt aber jetzt machst du's aber spannend, <laughs> was da passiert ist, äh.
Ja, und dann habe ich halt ma Ja, ähm, also, ich habe da halt meinen Kaffee gemacht, ne? Linken linken Tasche oder linken Hand habe ich meine Tasche gehabt. Äh, mit meinen wichtigen Dokumenten. Und rechts, ja, greife ich zur Tasse zum Kaffee und ja, gehe dann langsam Richtung, äh, von meinem Büro. Und, äh, ja, denke mir nichts dabei. Gehe halt, ja, geradeaus wie immer und von der Seite habe ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war ich irgendwie abgelenkt oder in Gedanken hätte ich eigentlich sehen müssen, da war eben mein Chef, ne? Und der kam so von der Seite, der ist halt den Gang, ähm, nach links gegangen. Entlang den Korridor entlang und ich bin voll in de in den hineingek rasselt so, ne?
Okay. Oh.
Und also, die Kaffeetasse, musst dir vorstellen, die ist f auf seiner Brust voll aufgeprallt, ne?
Mhm.
Und dann habe ich das nur noch so ich habe da irgendwie so 'n Ausfallschritt gemacht, so von der Seite gesehen, wie der ganze Kaffee so seinen teuren Anzug und die Kawatte runter unterlief, ne?
Oh.
Ja.
Ah, das ist, äh, natürlich 'ne schwierige Situation. Und
Ja, das ist also, erstens war das brühend heiß, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass ihm das auch wehgetan hat, hat er nicht irgendwie so zu verstehen gegeben. Aber die Flecken also, der trägt immer so teure Armani-Anzüge und die sind echt schon sauteuer, muss ich sagen, also
Wie, äh Ja, da na ja, klar. Oh. Oh, das ist dann natürlich also, das ist so und so schon schlimm, aber dann, äh, ja noch mal tragischer, wenn es dann irgendwas auch so was Teures dann jetzt kaputt gemacht hat. Ähm
Ja, finde ich, ist tragisch.
Wie hat er denn reagiert? Also
Also zuerst einmal hat er so aufgeschrien, weil der Kaffee halt so so heiß war
Mhm.
ähm, hat aber nicht irgendwie das so im Gesicht sich anmerken lassen, dass ihm das weh tat, aber er hat schon geschrien. Also kann ich mir schon denken, dass ihm dass ihm das Schmerzen bereitet hat.
Okay.
Und dann, äh, war er auch erst mal erschreckt, ne, weil der hat auch nicht ich glaube, der war auch 'n bisschen abgelenkt, weil sonst hätte er mich auch gesehen, denke ich.
Mhm.
Also vielleicht hat er sogar mehr Schuld gehat habt als ich, ne? Aber egal. Jedenfalls, ähm, der war erst mal pa perplex und meinte dann halt: „Oh Mist, oh Mann, mein Anzug und meine Unterlagen!“, ne?
Mhm.
„Und ich habe noch 'n sehr wichtiges Meeting heute“ „mit dem Geschäftsführer eines, äh, großen Unternehmens. Wie soll ich da jetzt hin und so?“, ne?
Ja.
Und j ja, also der wurde nicht ausfällig oder irgendwie so persönlich aber also der war schon angenervt, muss ich sagen, ne? Das das sah man schon a s sah man ihm schon an.
Und, äh, darf ich fragen, wie du reagiert hast? Also das ist ja auch, äh
Ja, ich bin da ehrlich, also ich hätte da vielleicht etwas anders reagieren können. <sighs> ich ich habe da so was gesagt: „Ja, Mensch, äh, Chef, sie waren irgendwie so 'n toten Winkel. Ich habe sie gar nicht kommen sehen“
Mhm.
„und sie hätten ja auch gucken können, ne?“
Okay.
Also ich habe das so 'n bisschen von mir gewiesen, glaube ich
Ja, also
und ich das fand er vielleicht nicht so nicht so gut, ne?
Ja, ist also ja, da manchmal in solchen S Situationen, da ist man ja auch einfach irgendwie so überrascht und dann platzt was aus einem raus und vielleicht hat man's gar nicht so gedacht oder gemeint, aber so wie er geschrien hat aus Schock heraus, da, äh, platzt einem dann einfach irgendwie so Worte raus. Ähm, habt ihr euch denn seit diesem Vorfall schon wiedergesehen?
Äh, nein, also ich hielt das nicht für 'ne gute Idee und im Büro ist er also ich habe ihn nicht gesehen, ne? Irgendwie, ob er ich weiß nicht, ob er mir ausm Weg gegangen ist oder zu tun hatte. Wenn ich ehrlich bin, also, ich war auch nicht so motiviert drauf, dass ja, dass ich ihn da jetzt im nächsten Tag irgendwie sehe, ne?
Mhm. Okay. Mhm. Also, belastet dich das schon, ähm, dass man jetzt so 'n bisschen ja ähm, sich nicht vielleicht ganz so wohl fühlt im Büro wie sonst und so frei?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil bis dato, hatten wir immer eher so 'n neutrales bis, äh ja manchmal so 'n Verhalten s wo wir auch mal Witze gemacht haben.
Mhm.
Aber nach diesem Vorfall also, ich habe da echt 0 Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie er jetzt demnächst auf mich reagieren wird, ne? Weil wir haben ja auch in Zukunft immer auch viele Meetings und wir werden uns auch oft über 'n Weg laufen und auch Sachen besprechen müssen. Also, ja, ich vermute, irgendwann wird der Moment kommen müssen, damit wir die Situation irgendwie klären, ne?
Mhm. Ja, ante also, daran das ist mir gerade auch eingefa oder dadrüber habe ich auch grade nachgedacht, dass man ja irgendwie ja, wird es diesen 1. Kontakt wieder geben, und, ähm, hast du dir da vielleicht schon überlegt, wie's für dich am schönste oder am am einfachsten wäre? Also, vielleicht grade, wenn du sagst: „Ja, okay“, habt ihr euch noch nicht gesehen und du bist da auch so 'n bisschen zögerlich und willst ihn vielleicht auch noch gar nicht sehen, ähm, aber ist ja auch irgendwie so 'n bisschen, äh, unangenehm vielleicht, wenn man sich eben jetzt nicht sieht, aber dann wieder Meetings zusammen hat, ähm, und vielleicht auch dann das erste Wiedersehen in so 'nem Meeting ist, wo man dann plötzlich so doch steif zueinander ist und jetzt nicht über so was, äh, vielleicht auch lachen kann oder sich vielleicht auch, äh, so 'n bisschen, äh, erklären kann. Ähm, hast du denn vielleicht drüber nachgedacht, ihm mal 'ne E-Mail zu schreiben?
Ja. Oha. Ne, das habe ich tatsächlich nicht. Ich bin momentan eher so auf Abtauchstation gegangen, ne?
Mhm.
Also, ich versuche
Ist auch verständlich, ja.
ja, ich versuche ich ihn tunlich zu zu meiden, ne?
Mhm.
Auch irgendwie Kontakt äh, da wo's nicht nötig ist und Gott sei Dank war das die letzten Tage nicht nötig da bin ich ihm halt voll aus'm Weg gegangen, habe auch, hm, keine E-Mails geschrieben oder so. Ähm, ich habe das die Sandy mal machen lassen, als irgendwie so Akten Akten, äh, ja, rüber transportiert werden mussten in sein Büro, ne?
Mhm.
Da habe ich, ja, meine Mitarbeiterin also, eine unserer Mitarbeiterinnen da hingeschickt. Äh, da bin ich halt so 'n bisschen ausgewichen, ne?
Und wenn ich f also, wenn du jetzt sagst, ähm Na ja, ihr habt euch jetzt nicht gesehen, nicht gesprochen. Du willst auch da eher so 'n bisschen untertauchen. Oder jetzt dass dass du da so Kollegen vorschicken kannst so 'n bisschen, hättest du denn eventuell jemanden im Büro, den du so mal, ja, vorschicken könntest, dass er mal so horcht? Vielleicht könnte die Person ja sagen: „Oh, da war ja vor Kurzem was mit 'nem Kaffee“, und dann könnte man so 'n bisschen gucken, wie der Chef da drauf reagiert. Vielleicht vielleicht ist er ja gar nicht so, ja, angefressen so im Nachhinein, wenn er auch vielleicht die Situation noch mal hat Revue passieren lassen und vielleicht gemerkt hat: „Okay, da war er auch irgendwie in dem Moment 'n bisschen unkonzentriert und ist vielleicht auch so 'n bisschen in dich mit reingelaufen.“ Ähm, ja, hättest du da vielleicht jemanden, der das mal so 'n bisschen für dich aushorchen könnte?
Ähm, ja, also tatsächlich. Mir kommt da so als 1. Person tatsächlich Sandy in Kopf, ne
Mhm.
weil, n die habe ich schon öfters mit irgendwelchen Aufgaben, ja, beauftragt und das hat sie immer ganz willig gemacht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass dass sie dazu bereit ist. Ähm ich habe auch vielleicht so 'n Plan, dass ich die vielleicht so instruiere, dass dass sie vielleicht so dahingehend fragt, ob ob also quasi, dass man so die Schuld bei dem Chef so 'n bisschen sucht. Hältst du das für 'ne gute Idee?
Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich, äh, Schuld in so einem Zwischenfall äh, ob ich denke also ich weiß nicht, ob Schuld das Richtige ist.
Mhm, Fehlerverlauf? So er hätte ja auch gucken können, so, ne?
Ähm, f ja ja, das auch
Vielleicht kann sie fragen: „Oh Mensch, ey“ so mit dem Kaffee, wie du sagtest, ne? Und, äh: „Lieber Chef, ähm, waren sie vielleicht neulich beim Optiker oder ist alles mit ihren Augen okay?“, so was vielleicht?
Ja. Hm, also, das wäre auf also, es wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß nur nicht, ob das vielleicht dann von dem Arzt auch so als Angriff gewertet werden könnte so, ähm, mhm.
Du meinst von dem von dem von meinem Chef?
Genau, vom ja, vom Chef, dass der das, äh, so denken könnte. Ähm, <sniffs> ja, nicht, dass es dann noch unangenehmer wird, dass er sich so angegriffen fühlt und dann in dem nächsten Meeting, was du mit ihm hast, vielleicht dann die Stimmung zwischen euch sich nicht mehr so ja, verbessert oder wieder so auf den Normalzustand bringt. Ich ich denke, ich würde tatsächlich, bevor ich so, ähm, bef
Ja. Mhm. Stimmt. Aber dann würde das ja die Sandy ausbaden müssen, ne, nicht ich, oder?
Ach s ja, na ja, weil ich meine, er wird schon wissen vielleicht, woher es kommt. So Chefs kennen ja die Mitarbeiter meist ganz gut. Ich würde vielleicht wirklich erst neutral an die Sache rangehen, die Sandy schicken und sagen, sie soll einfach mal hören so sie soll einfach mal so tun, als wüsste sie nicht, was passiert ist und fragen so: „Was ist denn da passiert?“. Und dann kann man ja vielleicht schon an der Antwort herauslesen, ob er da so 'n bisschen auch Schuld bei sich selbst sieht oder ob er so ganz grimmig dadrauf reagiert. Und ich glaube, je nachdem, wer da s wie er da so reagiert, dann würde ich so meinen nächsten Schritt dann planen. Wenn er zum Beispiel sagt: „Oh Gott, ja, ähm, ich gucke wirklich nie nach rechts und links, sobald ich 'n Blatt vor mir habe, lese ich nur noch“, so. Dann kann man ja irgendwann mal so wirklich scherzhaft hingehen und sagen, ja: „He hey, da haben wir uns vor Kurzem wohl übersehen“, und das so 'n bisschen locker halten. Und das diese Tür würde ich mir nicht zumachen wollen, ähm, indem dass ich schon direkt über Schuld spreche. Also, das wäre so meine Empfehlung für als Herangehensweise.
Mhm, stimmt. Mhm. Mhm. Ja. Also, das klingt auf jeden Fall sehr plausibel, äh, auch die Punkte, die du vorher genannt hast. Also, ich finde ehrlich gesagt, w wenn ich mir jetzt so darüber im Klaren bin, das ist 'ne gute Strategie. Und vor allem auch, dass ich mir so die Tür offen lasse, ne? Ähm, das werde ich machen. Also, vielen Dank schon mal dafür.
Mhm. Ne, also, sehr gerne. Also, ich hoffe, dass du das auf jeden Fall gut geklärt bekommst und dass es sich bald wieder ganz normal anfühlt.